हुँ, तो मतलब आज की जनरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये भी जानना चाहूँगा आपके विचार इसपे कि अ, जैसे आज की जनरेशन देखें, मुझे लगता है जैसे मैंने देखा है कि मतलब बहुत से लोग जो है एक मॉडर्न शादी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अपने पारंपरिक अंदाज में करनी चाहिए या फिर मतलब जैसे आज की युवा कर रहे हैं वैसे भी सही है?
नहीं, मैं ये कहूँगी पारंपरिक तरीके से करनी चाहिए क्योंकि देखिए 2 इंसानों का बंधन होता है वो ज़िंदगी के हमसफर बन रहे हैं, और रीति-रिवाजों के साथ करना चाहिए देखिए कोर्ट मैरेज करें उसमें भी क्या रिवाज हुए या फिर अपनी मॉडर्न शादी कर ली उसमें भी इतना नहीं होता अपने पूरे रीति-रिवाज़ जो हमारे ग्रह होते हैं, हम दोनों के साथ चलते हैं और आने वाले जीवन में देखिए तभी मैंने ऐसा देखा है हमारे अ, घर में बुजुर्ग हैं और अभी तक वो साथ हैं क्यों? क्योंकि उनके ग्रह भी तो है बंधन भी तो हैं रीति-रिवाज उसमे जुड़ी हुई हैं।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, सही है। समझ गया, तो मतलब अ, आप वैसे मुझे मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आप किस तरह के मेहमान हैं शादी में ऐसे मतलब जो पूरे मस्ती करते हैं, चिल होते हैं या फिर थोड़े-से जो मतलब एक्टिव रहते हैं, थोड़े जो अ, अपने आप कह लीजिए की अ, परंपराओं में ज़्यादा शामिल होते हैं या फिर आपको रहता है कि यार हाँ, चिल करना है मज़े करना है।
बिल्कुल, आपने ठीक कहा देखिए परिस्थिति पे निर्भर करता है जो मेरे ख़ास होते हैं ना, मैं तो उसमें चिल मारती हूँ, है ना? जो मुझे होता है कि थोड़ा रिजर्व रहना है, है ना? जो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके सामने में हम ज़्यादा चिल नहीं कर सकते, तो उनमें परंपराएँ मम्मी के पीछे-पीछे की जहाँ मम्मी जा रही है और हाँ, वो उन रीति-रिवाजों में शामिल होना है वो रस्में निभानी है, नहीं तो बस चिल सॉन्ग खाना-पीना मस्ती बस, जो हो रहा है कर लेंगे बड़े अपने आप।
हुँ, हुँ। अच्छा। क्या बात है। <chuckles>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 तो, मेरा आपसे आखरी सवाल है कि शादी समारोह का आपके शब्दों में क्या मतलब है? मतलब सीधा अगर आपसे कोई बोले कि शादी समारोह, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि मतलब आप समझते क्या है कि शादी समारोह का असली अर्थ क्या है? मत मतलब क्या है इसका?
देखिए शादी समारोह का मैं ये कहूँगी अर्थ होता है 2 परिवारों का मिलन, है ना? और अ, ठीक है रिश्तेदार आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अ, शगन देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन 2 परिवार मिल रहे हैं, 2 इंसान मिल रहे हैं, और मैं यही कहूँगी कि शादी समारोह में कई लोग ना लड़ाई-झगड़े करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए 2 परिवारों ने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और आज वो खुशी का मौका आया है, और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ रिश्तेदार फूफा-जीजा ये दोनों होते हैं जो मुँह बना के रखते हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना शादी समारोह का अंदाज अलग होता है उसको एन्जॉय करें 6-7 दिन का फंक्शन होता है, न्यू-न्यू ड्रेस पहने, न्यू-न्यू खाना खाएँ, नए-नए लोगों से मिलें और <chuckles> कुछ रिश्तेदार होते हैं जो काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं और उनके साथ अपने मन की बातों को साझा करें और एन्जॉय करें उस पल को बिना टेंशन के बिंदास रहें शादी का है शादी वाला घर, शादी वाला डेस्टिनेशन।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये बहुत देखा है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, <chuckles> सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ।